Esatto, sì, sì, insomma diciamo che adesso hai tut hai hai il sapere a portata i di click diciamo, quindi è tutto più immediato. Certo c'è il rischio che, ehm, il nostro p cervello si impigrisca un po', perché se poi per ogni situazione domandi magari a questa intelligenza artificiale, non ci sforziamo più di ricordare, magari sai quell'informazione nel nostro cervello, però, e non ci sforziamo punto di farla venire fuori.
Certo. Certo, non c'aiuta neanche nel magari interessarci veramente a qualcosa, perché non avendo tutta la parte della ricerca dell'informazione, sembra tutto sempre più superficiale.